Nah. Kalau kamu lagi penat atau capek misalnya hal pertama yang kamu lakuin apa sih buka media sosial, nonton sesuatu atau malah menjauh dari HP?
Eee, kalau aku sendiri, kebetulan kan aku kerjanya juga di bidang kreatif ya Kak, jadi sosial media itu juga bagian dari pekerjaan. Jadi sebenarnya agak sulit tuh ya memisahkan antara pekerjaan dan juga hiburan, tapi nggak mau nggak memungkiri juga ya, kalau misalnya HP itu sudah jadi hiburan yang paling utama sih buat aku, karena semua bisa dilakukan di HP gitu ya. Mas lihat sosial media, hiburan di TikTok gitu, kan banyak ya Kak, konten kreator tuh bikin konten lucu-lucu banget, kadang bisa aku nyampe ngakak sampai nangis cuman gara-gara konten 1 menit gitu ya, konten 1 menit di TikTok, atau aku kadang hiburannya itu kadang nonton gitu. Tapi, eee, nggak bisa dipungkiri kalau misalnya dengan hadirnya video pendek kayak, platform video pendek gitu ya kayak TikTok, terus Instagram Reels, itu mengubah banget cara hiburan aku sih, Kak, jadi
Heeh. Oh keren ya. Emang sih. Emang sih kalau zaman sekarang. Iya, bener banget. <laughs> Iya. <chuckles> Mhm. Oke. Iya iya. Oh gitu ya?
Mungkin tadinya aku tuh kalau misalnya nonton sambil makan, itu kan suka nyetelnya tuh YouTube gitu, Kak, video-video yang, eee, mungkin 10 menit, 15 menit, gitu ya. Tapi, sekarang semenjak ada form video pendek kayak TikTok atau Instagram Reels gitu, aku justru beralih ke sana, kenapa? Karena kalau pake TikTok, itu tuh rasanya nggak ada komitmen untuk nonton sepanjang 15 menit gitu loh, Kak. Menurut aku nonton YouTube 15 menit gitu, itu kayak udah jadi tuh kayak terlalu lama karena udah keseringan lawannya tuh di TikTok sama Instagram, terus kan nggak perlu milih ya, itu sih ya menurut aku yang beda. Kadang tuh kalau mau makan, nonton video YouTube tuh milih-milih dulu, nah milihnya itu yang sangat sangat lama gitu kan. Sangat, kurang sih ya, Ih nonton apa ya nonton apa ya? Akhirnya nggak makan-makan yang ada gitu, nyari tontonan terus. Sementara kalau misalnya TikTok, itu kan udah mungkin udah sesuaikan ya sama kita, jadi tuh banyak tuh, kayak nggak usah kita nyari-nyari lagi, ya udah nonton aja yang lewat, gitu kan.
Ah hah. Mhm. Mhm. Oh. Emang emang sih. <laughs> Mhm. Iya. <chuckles> <laughs> Mhm. Oh, gitu gitu. Nah, menurut kamu nih ya, sejak kapan sih media sosial itu mulai jadi tempat pelarian gitu buat orang-orang?
Aku rasa sih paling berpengaruh seg sejak Covid, Kak.
Oh, Covid, kenapa?
Itu ngaruh banget. Kenapa? Karena orang kan balik lagi ya di rumah. Kegiatannya tuh enggak bisa tuh kita kegiatan yang kayak di luar, nongkrong, main secara langsung. Itu kan sangat-sangat dibatasi. Terus orang ngelihat kabar orang lain itu ya cuma dari hape aja, terus ngelihat, eee, orang sekitar gitu ya, bikin-bikin konten ya dari hape aja, bahkan banyak juga kok, eee, influencer gitu ya aku nyebutnya, yang lahir pada saat Covid, karena ya mereka jadi mau enggak mau kreatifitasnya diuji gitu ya pada saat, eee, Covid juga. Semua orang jadi megang hape gitu ya. Otomatis di rumah mau ngapain lagi, Kak, selain pegang gadget gitu kan, pegang gawai, nonton TV gitu, apalagi yang dilakukan kan. Bahkan bekerja aja ya cuma dari rumah. Sekolah juga dari rumah, dari gawai-gawai juga gitu. Jadi, menurut aku sih semenjak itu sih yang perubahan orang beda banget. Apa-apa kiblatnya TikTok gitu ya, apa-apa kiblatnya Instagram gitu. Jadi iya mau enggak mau, itu bakalan terjadi karena pada saat itu memang kondisinya yang mengharuskan kan seperti itu.
Hmm. Iya. Mmm. Oh, emang emang. Hmm. Hmm. Benar benar benar sih soal ini. Iya. <laughs> Iya. <chuckles> Emang sih, emang. Mhm, benar. Jadi titik baliknya ini pas COVID ya?
Iya sih, Kak, kalau menurut aku sih, di diri aku sendiri pun seperti itu.
Heeh. Oke. Nah. Apakah kamu ngerasa media sosial itu lebih sering ngebantu kamu buat healing atau malah bikin tanpa capek sebenarnya?
Sebenarnya itu dari 2 sisi sih, Kak. Kadang aku merasa capek, karena 1 itu pekerjaan aku. 2 nah, karena pekerjaan itu tadi yang biasanya harusnya saat scrolling aku merasa menikmati gitu, enjoy gitu, jadi nggak bisa enjoy karena kadang malah suruh jadi bukan suruh ya maksudnya kayak harus jadi cari inspirasi konten gitu, atau nyari inspirasi apalagi yang emang ada kaitannya gitu sama pekerjaan yang kadang tuh kalau di satu sisi itu ngerasa muak gitu. Tapi di sisi lain, eee, kalau misalnya lagi bosan atau lagi butuh inspirasi, ya mau nggak mau larinya ke sosial media juga gitu kan, itu satu hal yang paling gampang. Bahkan kalau diibaratin nih ya, dulu tuh kalau cari apa-apa tuh kan di Google gitu ya kita mencari, misalnya cara membuka ini, tutorial ini gitu, terus kita baca. Tapi sekarang aku lebih prefer cari di sosial media Kak, karena langsung kayak cepat gitu loh. Kayak aku nggak perlu nyari-nyari sumbernya yang mana, yang otentik, itu kan langsung kelihatan ya kalau di video gitu kan. Aku biasanya sekarang, eee, lebih suka kayak gitu sih, tapi di satu sisi lagi, eee, kadang kita tuh nonton video-video kayak gitu, ngelihatin orang-orang
Oke. Kenapa? Iya. Mhm. Mhm. Iya. <laughs> Mhm. Oh. Emang emang. Mhm. Iya iya. Oh. Mmm. Emang emang. Mhm.
secara mental kita itu bisa merasa ini sih Kak, apa sih, kayak kering gitu loh, capek gitu loh, Kak. Ngelihat orang-orang terus apalagi kalau misalnya konteksnya sampai membanding-bandingkan ya, itu kan sudah nggak sehat ya, karena ya setiap orang memang jalannya masing-masing, jalannya beda-beda, apalagi kalau balik lagi ya di sosial media kebanyakan orang, ya mungkin 98% akan menyediakan atau ngasih lihat yang enak-enaknya saja ya kan Kak, yang susah-susahnya tuh kayak, ya enggak dikasih lihat. Heeh, usahanya tuh yang nggak dikasih lihat, jadi orang itu seolah-olah mikirnya kayak, "Oh semua orang itu hidupnya enak," apalagi kalau udah di compare sama hidup sendiri. Itu tuh bakalan nggak sehat banget dan itu banyak juga kok kejadian yang gara-gara sosial media jadi merasa, eee, jadi drain, gitu. Jadi rasanya tuh capek banget gitu kan, padahal ya itu karena di sosial media orang kan menyaring, pasti kamu tuh cuma dikasih lihat yang enak-enaknya aja, yang enggak enaknya, yang usahanya, yang susah-susahnya tuh enggak. Jadi jangan pernah membandingkan kehidupan sosial media dengan kehidupan pribadi, itu sih Kak kalau menurut aku.
Emang. Oh, emang bener sih kalau selain ini, iya. Benar. Emang, nggak bakal ditampilin. Oh. Down. Iya. Benar, kalau soal ini emang emang iya benar banget sih karena banyak kan, eee, dari kita tuh ngebanding-bandingin gitu kan kehidupan kita tuh, padahal yang kita lihat itu kan cuman sebagian kecil aja dari kehidupan dia. Jadi susah-susahnya itu kita nggak lihat gitu kan, heeh. Nah menurut kamu nih ya apa sih, eee, perbedaan besarnya gitu kan, eee, dari pelarian duni dunia nyata sama pelarian digital? Ya kita tahu sih memang kan, eee, ya ini kan 1 nyata, 1 digital gitu, tapi apa sih yang lain gitu menurut kamu perbe perbedaannya gitu?
Betul betul. Iya benar. Perbedaannya itu ya itu tadi, di sosial media kan sangking enggak ada pagernya gitu ya, sangking enggak ada batasnya, kita kan bisa lihat dari belahan dunia manapun gitu. Di 1 gawai, di cukup dari genggaman tangan kita aja. Nah, dari sini itu yang bikin beda gitu ya, yang bikin beda tuh kadang yang jauh, terasa dekat; yang dekat, terasa jauh. Balik lagi tadi ya, karena enggak ada pagernya gitu ya. Kita bisa, eee, ngobrol tuh sama orang dari mana aja gitu, dari belahan dunia manapun yang kita enggak kenal bahkan kita bisa kayak komen gitu kan, di konten mereka atau berinteraksi secara langsung. Nah, sedangkan teman-teman yang di dekat kita nih, rasanya bisa jadi semakin jauh karena pas ketemu, kita main hape masing-masing gitu misalnya. Main sosial media masing-masing atau mungkin sebenarnya itu enggak ada tujuannya buat main sosial media itu. Misalnya kayak kita lagi ketemu, terus kita mau pergi kemana nih, bingung. Kita cuma lagi cari referensi aja tuh di sosial media, terus saling, mmm, membagikan gitu ya, membagikan link terus, eee, ngasih lihat, "Eh, kesini aja nih kesini aja nih." Tapi itu tanpa disadari, itu bikin kita jadi, eee, main hape masing-masing gitu dalam pencarian itu. Padahal kan bisa aja ya kita kayak sambil jalan gitu, nyari tempat makan apa gitu, sambil ngobrol kan itu bisa aja ya. Jadi itu sih menurut aku efek yang bikin, mungkin berbeda nih antara si dunia nyata gitu ya dengan dunia media sosial itu tadi.
Hmm. Iya. Emang. Heeh. Ah. Iya-iya, oke soal ini sih. Heeh. Hmm, mmm. Emang Iya. Mmm. Oh. Iya. Eh. Mmm, gitu gitu gitu nah, kadang nih ya, eee. Kita tuh, eee, buka media sosial kan b buat hiburan gitu kan? Tapi seperti yang kamu bilang tadi kan soal banding membandingkan gitu kan nah. Gimana sih cara kamu tuh, eee, nyaring so eee, soal itu tuh biar nggak kebawa, eee, hawa negatifnya gitu gimana?
Bener banget. Nah iya tuh. Eee, sebenernya kalau aku sih udah cukup dengan kesadaran ya Kak maksudnya bermain, sosial media itu juga perlu dengan kesadaran penuh gitu kalau misalnya, eee, semua yang kita lihat tuh belum tentu aslinya kayak gitu, satu apalagi dengan adanya, eee, AI gitu ya sekarang semua itu bisa dimanipulasi gitu loh nggak semua yang kita lihat itu emang, kebenarannya kayak gitu jadi, cara menyaringnya satu, bermain dengan sadar gitu sadar kalau ini itu kita cuman, cari hiburan ibaratnya kita nonton film kan bisa jadi filmnya fiksi gitu kan jadi ya udah, eee, kecuali emang teman kita sendiri ya kalau teman kita sendiri mungkin ya kita tahu kehidupannya seperti apa cuman kalo, kita ngelihatnya influencer, public figure gitu kan, itu kan bahaya banget tuh kalau kita semuanya mau kita ikutin karena ya, emang kehidupannya berbeda gitu loh emang kehidupannya itu berbeda enggak bisa juga, dikejar atau disama-samain ya semua orang, dengan fasenya masing-masinglah dengan kecepatannya masing-masing gitu. Nah setelah sadar itu tadi bermain dengan penuh kesadaran biasanya aku tahu sih kalau misalnya, mmm, konten-konten yang lewat di tempatku tuh ya, cuma konten-konten hiburan dari orang-orang yang, tertentu aja atau mungkin berita terkini karena mungkin balik lagi ya, eee, kalau akunku kan sudah disesuaikan sama algoritmaku ya Kak jadi kayak, kesukaanku apa itu kan pasti yang lewat ya itu-itu aja gitu jadi kalau, di tempatku sih nggak ada ya kalau misalnya yang kayak, eee, bikin insecure, lah bikin gak sehat secara mental itu enggak ada karena aku sudah dari awal enggak pernah nonton yang kayak gitu kalau misalnya ditonton dia akan muncul terus kan dia tergantung seberapa lama, kita menonton video tersebut kalau misalnya kita nontonin video, masak masak nih pasti besok besok akan keluar juga video masak masak kalau kita nonton, video yang kayak flexing kekayaan gitu besok-besok ya akan muncul lagi gitu video video yang flexing kekayaan karena dianggap kan, menyukai video tersebut padahal ya kita kan cuma nonton aja gitu. Jadi aku membatasi sih kalau misalnya dirasa, sudah cukup apa ya beracun gitu toksik untuk diri aku sendiri, ya udah itu saatnya berhenti lagian, banyak kok hal lain yang bisa dilakukan selain, pelarian dari sosial media ya walaupun itu cara paling singkat dan murah ya Kak karena kita enggak perlu modal tuh ibaratnya pakai Wi-Fi aja kita udah dapat hiburan yang, kita inginkan atau berita baru yang kita inginkan gitu kalau aku kayak gitu tuh cara menyiasatinya.
Mhm. Emang emang. Iya, terus terus? Heeh. Emang. Nah ini ini iya. Mhm. Mhm. Iya. Emang soal ini iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Emang emang algoritma iya. Mhm. Mhm. Jadi lebih, k eee, iya jadi lebih ke kesadaran masing-masing aja sebenernya ya? Gimana kita, eee, menggunakan sosial media itu sebenernya nah.
Nah iya penting tuh.
Tapi nih, eee, di sisi lain nih, Mbak, ya, pernah enggak sih, eee, Mbaknya itu ngerasa gitu, eee, kalo media sosial malah nyedot energi gitu? Atau bikin makin kosong misalnya setelah lama scrolling?
Bisa, Kak, itu bisa banget. Aku pernah sih di satu titik pada saat itu lagi, apa ya, oh lagi patah hati gitu. Nah, enggak tahu kenapa yang masuk ke dalam beranda gitu ya, masuk ke dalam beranda aku tuh justru cerita-cerita yang seperti itu. Cerita-cerita orang yang iya, benar benar. Padahal itu mungkin kebetulan aja, terus aku tonton lama gitu kan videonya, akhirnya jadi banyak tuh masuk kayak gitu. Tentang patah hatilah, sakit hatilah, terus refleksi dirilah. Nah, terus kan karena terbawa dengan emosional tentunya ya, Kak, saat itu di perasaan aku sedang, "Kok kayak kontennya relate banget nih," gitu kan, "kok kontennya kayak cewek, kok kontennya ngerti gue banget nih." Gitu kan, akhirnya ditontonlah tuh. Sejam, 2 jam nontonin video-video yang sama tuh efeknya, yang sedih-sedih gitu juga, patah hati, refleksi diri. Nah, setelah nonton, emang sih sampai kayak nangis-nangis gitu loh, Kak, kayak aku pikir kalau sekarang dipikir sih ngapain gitu ya, tapi pada saat itu benar-benar kerasa banget kalau misalnya, sosial media ini nih berpengaruh banget nih. Bahkan aku bisa nge eee, meluapkan perasaan aku dengan cuma nonton-nonton video gitu, tapi, eee, setelah selesai gitu, setelah kita selesai menonton, itu tuh rasanya kayak candu, Kak. Kayak, "Ih, kayaknya emang," eee, "sosial media itu bisa mengobati hati." Gitu ibaratnya. Padahal setelahnya, itu tuh malah merasa kosong gitu, merasa drain banget, capek banget karena ya sebenarnya ngapain sih, Kak, kita nonton-nonton hal yang memang kita bisa bikin makin sedih atau bikin makin perasaan yang enggak enak. Iya mungkin emang itu memvalidasi perasaan kita ya, tapi enggak semua hal yang kayak gitu tuh baik, enggak semua hal yang kayak gitu tuh benar. Malah kadang menggiring ke hal-hal yang sebenarnya, "Enggak kok, enggak perlu overthinking segitunya." Bahkan kadang sosial media itu bisa banget loh, Kak, bahaya banget bisa bikin kita overthinking ke hal-hal yang sebenarnya enggak belum kejadian juga gitu, enggak tahu bahkan kejadian apa enggak. Jadi, pernah banget sih kalau misalnya di momen di mana, eee, apa ya, ibaratnya ngelihat sosial media itu bikin jadi semakin capek, semakin lelah itu pernah banget, Kak.
Oh, terus? Mhm. Uh, kayak bisa ya ngedeteksi perasaan? <chuckles> Mhm. Mhm. Oh. <laughs> Waduh parah. Heeh. Heeh. Oh, gitu. Mmm. Emang emang. <chuckles> Benar banget ini. Mhm. Iya. Jadi, sebenarnya sebagai pengguna kita harusnya pinter-pinter aja ya dalam memilah milih konten gitu dan jangan sampai terjerumus gitu, dan jangan lupa kalau itu cuman sekedar ya dunia digital, cuman medsos aja gitu nggak lebih dari itu kan. Nah
Betul betul sekali. Iya, hiburan aja.
Iya, pertanyaan terakhir ya, Mbak. Mmm, menurut m kamu nih, apakah mungkin kita balik lagi ke bentuk pelarian yang lebih nyata gitu, kayak misalnya ngobrol langsung, jalan sore, atau cuma duduk tenang tanpa layar gitu misalnya, mungkin nggak?
Mungkin banget, sekarang ini sudah semakin berkembang, Kak. Semua orang tuh udah mulai sadar, kalau misalnya sosial media itu banyak juga tuh efek-efek toksiknya. Mungkin seperti yang bisa kita lihat belakangan ini, orang mulai rajin berolahraga gitu ya walaupun tetap di upload di ya? Tapi orang ya orang ada yang larilah, main padel, main pickle ball, main tenis, gitu. Yang itu sangat bagus karena kita kan kalau olahraga selain mengolah tubuh ya Kak, kita kan juga berinteraksi secara langsung sama lawan main kita, sama rekan se setim kita, dan itu tuh bagus banget sih. Mulai belakangan ini tuh lumayan ramai yang kayak gitu dan itu sehat banget sih menurutku.
Mhm. Oh, ya ya ya, ra lari-lari kan? Heeh. Ya, bener. Mhm. Eee, oke oke. Terima kasih ya Mbak sudah bincang-bincang hari ini, nih ep percakapannya sangat membuka insight sekali sih. Lain kali kita ketemu lagi ya, Mbak.
Oke, dengan senang hati.